والله بصراحة أنا من اللي بيحبّوا يرتّبوها مع الناس أو بيحبّوا يتجنّنوا مع الناس، يعني أوكي أنا آآ فكرة إن الناس في السفر وأنا سافرت لوحدي كتير، بس دايمًا لمّا تكون مع حد خصوصًا لو واحد صاحبك قريّب منّك بيكون دايمًا ليها طعم تاني. يعني أنت كل المشاعر اللي ممكن تحسّها لوحدك تقدر تحسّها مع حد. يعني أنت ممكن مثلًا أنت واصحابك أو أنا واصحابي يعني ساعات كُنّا كده مرّة واحدة يالّا جدع راس البر، يالّا راس البَر، بكرة، بكرة. وطلعنا على طول يعني ما فيش وساعات بنقعد نرتّبها.
إمم. حلو. آه. آه. ده بس ح إيه الصحاب الجُمال دُول، بتلاقيهم فين دول؟ <laughs>
يعني هو في الأول وفي الآخر أنت واحد يدّيهم الدافع وكُلّه هيتحرّك، يعني دي كان آآ الموضوع.
آه. يعني يعني في شباب كتير بيبقوا مستنّين بس حد يبقى هو اللي عنده الطاقة والنشاط وهو يقول يالّا فيشجع الباقيين بس كُلّه مستعد يعني هي بتبقى مبنيّة كُلّها على واحد بس يشجّع الناس.
يعني إحنا أصلًا آه. بالضبط. هي الفكرة كُلّها في واحد، يعني خصوصًا إن أنا ناس كتير جدًا من اصحابي مش من الناس اللي بيحبّوا يخرجوا أصلًا، يعني أغلبهم ناس بيقعدوا في البيت، مش طبيعتهم إنّهم يخرجوا ويسافروا بس لمّا لاقونا كده مرّة واحدة يالَّا ياجدعان أنا راس البَر بكره، أوكي يالّا يا جدعان. ومرّة واحدة كُلّه جَهّز شُنَطه وسافر والّا كإن في أي حاجة حصلت، يعني كان
آه. حلو أوي، حلو <laughs> طب والله طب تب يعني يعني أنت بتفضّل كده بقى السفريّات بتاعتة ال صحابك أكتر من سفريّات العيلة والّا والّا دي ليها طعم ودي ليها طعم ودي ليها مغامراتها ودي ليها مغامراتها والّا إيه؟
والله بصراحة دي ليها طعم ودي ليها طعم. يعني دايمًا أنا باحِس إن كل حاجة بيكون ليها أجواءها المميزة، يعني أ مثلًا هاقول لك، عندك سفريّات العيلة دي، تحِس كده فيها بنوع من الترابط مع الأهل يمكن الواحد بيفتقده ساعات كتير خصوصًا إن الدنيا بتقعد تطحن الواحد كده <tsk> ما بيفوقش بصراحة، فلأ بيكون بقى ليها جَو وبنقعد بقى سوا م مش شايلين في دماغناها هَم أي حاجة، نقعد نتكلّم عن آخِر كام حاجة حصلت. لو كمان في قرايب بقى في سِن الواحد فممكن نقعد نتسلى سوا، بتحِس كده بنوع من الترابط يعني الأسري آه وَنَس. يعني
إمم. آه. ده جميل جدًا. وَنَس كده وتعميق للعيلة آه. إمم.
بالضبط، بتكون حاجة جميلة. في نفس الوقت يعني خروجات الصحاب بيكون ليها بقى جَو تاني اللي هو كُلّنا شباب، كُلّنا منطلقين، مندفعين، متحمّسين، أي حاجة نفسنا فيها مجنونة هنعملها، آآ نجري ف بالليل، نتصوّر، فبتكون أجواء آآ شباب كده حماسية، أنا باحب الأجواء الحماسية جدًا بصراحة، فبتكون بقى تجربة ترفع الأدرينالين بتاع الواحد.
إمم. أيوه أي أنت كل حاجة ب يعني أنت بتاخُد من كل حاجة حلوة الطعم بتاعها. يعني مع عيلتك بتقضّيها الهدوء والسكينة والتجمُّعات اللي ما بقيتش تحصل مثلًا عشان الحياة طاحناكم، فبتلاقي ده في إن أنتم تتجمّعوا وكل واحد ما عليهوش ضغط فتبقوا مرحرحين مع بعض شوية وفي نفس الوقت أنت بقى مع اصحابك بقى تطلّع كل الطاقة المكبوتة من ال جوّاك وتقعدوا تعملوا أي حاجة تيجي في بالكم في ساعتها، فبتعرف توازن بين الاتنين أنت. <chuckles>
آه. آه بالضبط.